Entonces Sí, claro, ¿no? Y así fui teniendo conocimientos poco a poco, eh, para ir aprendiendo a hacer más cosas, ¿no?
Claro. Claro. O sea, que bueno, o sea, que prácticamente ese desconocimiento y eso de decir que no sabes algo te, eh, te ha sido positivo en tu vida y te ha abierto puertas, ¿no?
Claro y es que por ejemplo, hay frases también que yo creo que ya no se valen en estos tiempos, ¿no? Ha hay una frase muy común que que la siento como que es más de justificación que de otra cosa, ¿no?: "Nadie nace sabiendo ser padre".
Ujú. Sí, ¿como cuáles serían? ¿Cuál? Dime. Ujú. Ah, okey. S <chuckles> bueno, sí. Ujú.
Efectivamente. Y tampoco nacemos sabiendo hablar, y tampoco nacemos sabiendo comer por nosotros mismos, y tampoco nacemos sabiendo caminar ni leer, ni, o sea, son habilidades que vamos aprendiendo, algunas con el tiempo, otras donde corresponde, ¿no?
Claro, hay muchas Exactamente. Que se aprenden. Ujú. Claro, to sí, totalmente, totalmente.
Entonces, por ejemplo, esa frase para mí eh, me parece totalmente retrógrada y más en estos tiempos, porque, eh, efectivamente nadie nace sabiendo ser padre, pero hay que prepararse para serlo.
Sí, em O sea, e Es, es co claro, es es como una excusa una excusa no válida, porque realmente, bueno, es que realmente ninguna excusa es válida, pero en estos casos, este, es como dices tú, pienso, eh, que efectivamente tiene que ser así. O sea, si no sabes algo, tienes que prepararte, ¿okey? Ujú. Y y y prepararte de una buena manera.
Exacto. Tienes que prepararte y tienes Claro, y tienes que preguntar.
Exactamente. Y ujú
Y además también saber a quién preguntar.